Allora, uhm, mhmm, z li conosco abbastanza e so che in cuor loro anche loro sanno che, ehm, questa cosa va fatta. Nel senso che, qualche volta c'è la battuta: "Eh, ma perché tu sei troppo buona, perché tu non ci fai fare non ci bacchetti," eccetera, eccetera. Quindi, credo che ehm uhm, cioè spero, i realtà, che venga presa in maniera positiva, perché, ehm, spero che si capisca, ehm, che questa scelta sia una scelta, ehm, motivante, che sia una scelta che porta a dei a della positività, a dei benefici, no, che non voglio fare la la strega cattiva, appunto, come dicevi pure tu prima. Ehm, voglio semplicemente che loro lavorino meglio, per avere migliori risultati, ma non perché adesso non non mi diano soddisfazione o non abbiamo buoni risultati, semplicemente perché si può fare, ehm, in maniera migliore, in maniera, ehm, sen mhmm, come dire, senza, mhmm, un esborso energetico infinito, perché poi quando ti trovi a lavorare, a fare le cose all'ultimo, cioè, verrà il delirio. E e
Mh. Mh. Mh. Certo. <chuckles> Sì. Ah, eh beh! Cioè, per tutti un vantaggio per tutti vedrai, sicuramente. Sono convinta che anche che la prenderanno bene, perché in fondo ti conoscono, no, sanno che persona sei e quindi sanno che, in fondo, se cambierai atteggiamento, ma rimarrai sempre tu. Quindi, sono convinta che la prenderanno bene. Sì, in bocca al lu mhmm, sì <chuckles> e sempre tu! <chuckles>
I Ah, sicuramente. Anche con la giacca, ma sarò <chuckles> sarò io! <chuckles> Vabbè, ti ringrazio tantissimo per per queste consi che mi hai dato, soprattutto per il confronto che mi hai permesso di di fare e per avermi, appunto, illuminato delle zone d'ombra che era e a importante che si illuminassero. Grazie.
Figurati. <chuckles>